Ya, benim, eee, içimde, böyle, dert ettiğim uzun süredir, eee, aslında düzelmesini de çok istediğim ama, hani, <swallows> mesafelerden olabilir, zamandan olabilir, ba farklı şeylerden olabilir. Düzeltemediğim bir arkadaşlık ilişkim, ııı, kardeşlik ilişkim var. Eee, şöyle ki çok, çok yakın bir, eee, arkadaşım, "kardeşim" diyebileceğim insan yaklaşık 15 senedir, eee, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir insanla, böyle, eee, bundan 2 sene önce şehirlerimizi ayırdık. O, başka bir şehre taşındı. Ben Türkiye'deyken, eee, ben başka bir şehirdeydim. Eee, o taşındıktan sonra tabii, hani, böyle, biraz ilişkimiz, eee, hiçbir problem yaşamadı ama uz mesafelerin getirdiği, böyle, bir zamanla azalan muhabbet konuşma oldu, eee, ama, hani, eee, akabinde onun, böyle, bazı ticari ilişkileri o gittiği yerde, yeni taşındığı şehirde iyi gitmedi
Hıı. Hıı. Evet. Hıı. Anladım. Hıı.
ve bana, böyle, eee, çok yakın olmamızdan kaynaklı, ben bunu birkaç eş dosttan da duydum. Böyle işlerinin iyi gitmediğini bana pek anlatmıyordu. Belki üzülmeyeyim diye olabilir. Çünkü çok yakınıyım. Eee, bir gün, böyle, eee, otururken, eee, evdeyim, işte, oturuyorum. Bir telefon geldi ondan ve, böyle, inanılmaz, eee, telaşlı bir ses, korkuş korkmuş bir ses ile, işte, eee, işte, alacaklıların ondan parasını istediğini ve bu konuda, hani, parayı ödemezse t onu rezil edeceklerini. Hani, öyle söyleyeyim en azından. Tam öyle değil de. Hani, onun, eee, bu durumu, işte, ailesine bu ticari ilişkilerini ailesine anlatacağına dair, eee, kendisini, böyle, şantaj yapmışlar, tehdit etmişler diyebilirim. Eee, ve benden, böyle, bir miktar para istedi. T o gün için, böyle, hani, Türkiye şartlarında 2 asgari ücret diyebileceğimiz, böyle, inanılmaz öldürmeyen ama çok da az olmayan bir miktar istedi benden. Ben de tabii onun o durumunu fark edip, hiç düşünmeden verdim ve, hani, bu borç ilişkisi daha sonrasında, böyle, çok, eee, bizim ilişkimizi sürüncemeye soktu. Evet, yani, böyle, taksitler hâlinde çok, çok, çok uzun süre sonra ödedi ama, ııı, yine de, böyle, biraz, ııı, ne diyeyim, hani, kendimi "kullanılmış" gibi hissettim diyebilirim, yani, bu noktada. Eee, sen bu noktada, hani, bana bir tavsiye verebilir misin bu ilişkiyi tekrar onarmak adına, ne söyleyebilirsin acaba?
Evet. Hıı. Anladım. Hıı. Evet. Hıı. Hımm. Hımm. Hımm, yani, aslında, şey, eee, hani, çok yakın bir arkadaşlıktan bahsediyorsun, dostluktan, kardeşlikten, yani, yediğin iç yediğin içtiğin ayrı gitmeyen bir insandan bahsediyorsun ve anladığım kadarıyla derin bir ilişki. Eee, ama bir yandan da, aaa, aslında, hani, ilk defa belki de bir yardım, ııı, eee, çığlığı olmuş. Sen de ona yardım etmişsin güzel bir şekilde. Eee, ııı, sormak istediğim, tabii, birkaç tane şey var daha iyi anlamlandırabilmek için. Sen, eee, peki borcunu ödemesini istediğin zaman mı ödeyemedi yoksa o zaman içerisinde zaten bir şekilde sana, hani, borcunu tamamladığını da söyledin aslında. Eee, taksit, taksit, bile olsa galiba borcunu tamamını ödeyebildi değil mi sana?
Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Doğru, ııı. <smacks lips> Iıı, şöyle ki o nokta, eee, evet, yani, ben bir taksit günü koymamıştım çok yakınım diye ama, eee, böyle, hani, 1 ay geçti, 2 ay geçti. Hiç telefon görüşmesi gelmiyor ondan. Hani, bir dert için bile, hani, bir muhabbet için bile aramadığını fark ettim. Ben de şimdi arayıp, hani, borç istiyormuş gibi aramak da pek, böyle, doğru olmaz diye. Ben de o dönem pek arayamadım. Hani, zaten bu para konuları çok yakın insanların arasına girince mutlaka arayı açmak zorunda kalıyor ve, hani, o ondan sonra birkaç ay sonra, böyle, borcunun çok, çok küçük bir kısmını ancak ödeyebileceğini söyledi. Eee, ben tabii ki kabul ettim, hani, "Uygundur bana, sen ödeyebilirsen, gücün varsa öde," dedim. Eee, akabinde sonra, işte, eee, benim de, böyle, çevremdeki telkinler karşılığında s ben bana, hani, dediler ki, "Karşılığını iste. Çünkü, eee, bu durum senin için, böyle, kötü bir şey uyandırıyor, his uyandırıyor. Yo istemezsen alamayacaksın ve sen bu durumu içine atmaya devam edeceksin." Ben tabii ondan sonra istemeye başladım. O da, böyle, yavaş, yavaş ödedi ama, eee, aslında buradaki asıl temel problem, eee, benim kullanılmış hissetmem. Çünkü, eee, evet gerçekten belki orada paraya sıkışmıştır. Çok sıkışmıştı benden para isterken ama benim dostluğumu kullanarak, yani, ona o an hemen para atacağımı bildiği için ne olursa olsun belki de o durumu, yani, o şantaj, tehdit <tsk> ne denirse bunun adına, hani, o durumu belki biraz, böyle, abarttı ve, eee, beni kullandı gibi düşünüyorum. Çünkü biraz bu konuda doneler duydum etraftan, eee, söylentiler duydum. Eee, hani, "Paraya o kadar da ihtiyacı yoktu o gün ama senden hemen onu alabileceği için sana söylemiş," gibi bir şeyler duydum. Açıkçası bu beni, böyle, biraz, ııı, çok, çok yakınım olduğu için çok yaraladı diyebilirim. Daha sonrasında bu konu hiç tabii konuşmadım onunla. Çünkü borcunu da ödedi. Arkadaşlığımız da devam ediyor ama bir türlü o eski çok sevdiğim, iii, kardeşim dediğim insan seviyesini getiremedik. Hani, ne yapabilirim pek de bilmiyorum. Biraz da buna kafayı takıyorum.
Tamam. Hı hı Evet. Hıı. Anladım. Hıı. Evet. Hımm. Anladım. Hımm. Evet. Hıı. Hımm. Hımm. Anladım. Anladım, anladım. Yani, çok, ııı, güzel bir ilişki aslında bir şekilde güven, eee, yü yüzünden zedelenmiş gibi gözüküyor birazcık. Peki, yani, şimdi şeyi sonradan duyduğun için aslında, duyduğun birtakım şeylerden dolayı aslında güvenini kaybetmişsin gibi geldi bana. Yani, <sniffs> eee, m mesela, hani, panik anında şimdi kendin aynı durumda olsan, senin arayabileceğin insanlar arasında da o arkadaşın vardır diye, eee, düşünüyorum. Eee, dolayısıyla senin başına, aslında, böyle bir şey gelseydi şimdi duyduğun kısmı bir kenara atalım, eee, ve en yakın arkadaşından para isteseydin ve onu 2 ay boyunca aramasaydın sence, "Neden aramıyor olabilir?" diye düşündün mü hiç, yani, bu, mesela, bir utanç olabilir mi ya da başka bir şey olabilir mi? Belki denkleştiremediği için seni aramamış olma ihtimali de olabilir mi? Ne dersin bilmiyorum.
Evet. Doğru. Eee, elbette, aslında, ben de, böyle, düşündüm ama zaten beni biraz da sinirlendiren buydu. Çünkü o, bana, eee, yani, zaten biraz bu yüzden kendimi kötü hissediyorum. İşte, kullanılmış gibi hissediyorum. Çünkü bana, eee, arayıp dese ki, hani, "Bak ben bu parayı şu an ödeyemiyorum," eee, ı dese ben zaten onu s sorun etmem, eee, ama aranmadıkça, hani, eee, aranmadıkça, aranmadıkça ben de aramak istemiyorum dediğim gibi çünkü arayıp hâl hatır bile sorsam, aslında, biraz para istiyormuş gibi olunuyor o durumlarda. Belki tahmin edebilirsin. Eee, ben değil de, hani, o, beni arayıp, böyle, bir, eee, "Nasılsın, iyi misin? Ha, ya, bak böyle de bir durum vardı biliyorum ama, eee, ben şu an m müsait değilim," dese ben zaten ona okay'im. Hani, hiçbir şekilde orada baskı yapamam. Olmayan bir şeyi zaten alamam. Eee, gidip de mahkemeye verecek hâlim de yok, en yakın, arkadaşımı, eee, ama tabii aranmamak üzerine, böyle, birkaç ay geçince, e, ben de artık aramak zorunda kalınca, işte, eee, orada biraz, böyle, hani, asla sinirlenmedim, sesimi yükseltmedim ama, işte, biraz öyle o bağlar kopuyor. İşte, para girdikçe o, belki, utanç yüzünden arayamıyor. Ben, onu para isteyecekmişim, hissedilmesin diye arayamıyorum. Böyle, böyle, aylar, aylar, yıllar geçiyor. Hani, o para, böyle, bana 1,5 sene içerisinde toplamda belki 5-6 farklı zaman diliminde ödendi, e, ama tabii ne kadar bu b bir buçuk sene ö oturup, böyle, dertleşebildik, muhabbet edebildik dersen belki toplam 2 kere falandır, yani, bu beni üzüyor açıkçası.
Hımm. Hıı. Hımm. Anladım. Hımm. Hımm. Evet. Hıı. Anladım. Peki, bunu hiç dile getirme fırsatın da olmamış benim anladığım kadarıyla. Yani, burada ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Aslında parayı verdiğin andan itibaren rahatsızlık var, yani, belki de, hani, eee, senin de bütçeni aşan bir şeyi verdiğin için başından itibaren hep "A acaba geriye ödeyecek mi?" diye bir korkun vardı belki de oradan, yani, hani, belki atabileceğin, hani, zaten vazgeçebileceğin para olsa bir para olsa büyük bir ihtimalle çok da takmayacaktın ama, eee, anladığım kadarıyla başka bir şey daha daha da var. Yani, sen orada aslında seninle iletişim bekliyorsun ama karşı tarafın tam olarak ne yaşadığını biliyor musun diye de düşünüyorum. Hani, acaba böyle bir durumda, hani, ne bileyim, bu kadar borç tehdit edildiğini söylüyor, acaba gerçekten çok bir zor durumda ve, yani, hani, bunu anlatabilecek, eee, şeyde olmadığı için. Çünkü hakikaten büyük bir utanç kaynağı insan için düşündüğün zaman. Yani, böyle bir şeyi herkese anlatmak da istemezsin. Böyle bir duruma düştüğünü belki çok insana söylemek de istemezsin. Birtakım şeyleri kendine saklamak isteyebilirsin. Yani, belki aslında şöyle bir şey, burada çok büyük bir kırgınlık var. Eee, biraz arkadaşınla, emm, yani, hani, birazcık ilişkiler tamam zedelenmiş gözüküyor ama belki üzerinden zaman geçtiği için de olay soğumuş olabilir. Yani, aslında belki düzeltmek istiyorsan hâlâ senin için bir anlam ifade ediyorsa ki anladığım kadarıyla ediyor ki hâlâ düşünüyorsun ve arkadaşını özlüyorsun. Eee, o zaman bence bunu açık açık konuşmak en güzeli ama bunda da tabii karşı tarafı suçlayıcı bir dille değil de, yani, "Ben böyle hissettim," ben dilini kullanarak. Hani, "Ben, sen aramayınca bana bu oldu." Hani, "Ben, sen böyle demeyince ve aradan zaman geçince böyle düşünmeye başladım. Ben böyle şeyler duydum." Yani, hani, birazcık da şey var anlatabiliyor muyum? Hani, duyduklarımız da aslında doğru da olmayabilir. Ona da ne olur bir soru işareti koy. Eee, bilmiyorum yapabilir misin? Yani, hani, böyle bir şey, emm, olur mu? Bu kadar yakın bir arkadaşlıkta bazen, hani, 2 taraftan birinin, eee, birazcık daha ilerlemesi gerekiyor galiba?
Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Katılıyorum. Hı hı. Evet. E, aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Şöyle ki yapabilirim elbette, yani, aradan yaklaşık 2 seneye yakın geçti, borcunu da ödedi elbette. Eee, belki, hani, bana, eee, "Bu şimdi niye bu konuyu açıyorsun?" diyebilir. Çünkü bizim şu an biraz, azıcık da olsa muhabbetimiz var. Böyle, işte, Instagram'dan o, bana bir şey gönderiyor. Ben, ona bazen bir şey gönderiyorum. Çok nadir aramalar yapıyoruz. E, tabii ben şu an Almanya'ya taşındım. O sebeple çok daha fazla uzaklaştık. Ben bunu anlayabiliyorum. Onun da hayatı devam etti. O, biraz toparlamaya çalıştı ticari ilişkilerini. Eee, eskisi kadar kötü değil. Bunu biliyorum. Eee, eee, ama, hani, işte, eee, o arkadaşlık bir daha, böyle, hani, eee, çok eskisi gibi maalesef toplanmıyor ya, eee, o, işte, içimde biraz, böyle, üzüntü yarattı. Çünkü o, bana, eee, kendini açabilirdi ı doğrusu. E evet, dediğin gibi, utanç durumu belki bu borç ilişkilerindeki en yegâne, en önemli his, duygu olabilir. Eee, ben çünkü ondan aslında biraz da, böyle, bu konuyu açmasını ve bana, hani, detayları anlatmasını beklemiştim. Eee, o gün benden, böyle, ala alelacele para isteyince ben düşünmeden yolladım ve sonra, böyle, 1-2 saat sonra, ya, ben bunu düşündüğümde biraz sakin olsam belki ona, hani, o an para göndermek yerine, eee, "Ne yapabiliriz? Hani, e önce ne yapılabilir? Eee, nasıl bu s eee, sorunlar savuşturulabilir?" Bir onu da dinlemek isteyebilirdim ama, çok sevdiğim için, hemen gönderdiğim için, böyle, biraz belki bu durum bende, işte, kullanılma hissi yarattı. Uzun zamanda aranmayınca, böyle, hissetmeye başladım doğal olarak ama haklısın, yani, belki, eee, şu an tabii yüz yüze pek görüşemiyoruz ama yakında Türkiye'ye gideceğim ve görüşelim diye konuştuk. Eee, Türkiye'ye gittiğimde onunla, böyle, bir oturup konuşsam ve, eee, yani, "Bak ben 2 sene önce sana karşı böyle hisler besledim. Eee, ben seninle çok yakın arkadaştım, bizim cebimizde ₺5 bile yokken biz, eee, paramızı bölüşüyorduk. Ben seninle yine bölüşürüm ama ben ne yaşadığını bilmek istiyorum. Biraz da sana bu konuda destek olamadım. Eee, sen de bana kendini hiç anlatmadın," gibi bir konuşma yapsam gerçekten, galiba, sağlıklı ı olacak diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Evet. E, doğru söylüyorsun. Çünkü bir de şeyi de unutma, yani, o noktada senden, eee, yardım da isteyebilirdi. Yani, senden aslında tavsiye de isteyebilirdi ama senden tavsiye istemedi. Yani, senden para istedi. Dolayısıyla büyük bir ihtimal bir panik hâliyle eğer gerçekten tehdit ediliyorsa ya da başka bir şey varsa hayatında, yani, o anı savuşturabilmek ve senin aslında sana istediği zamanda ödeyebileceğinin verdiği, eee, bir garanti de var hayatında sonuçta. O yüzden senden istiyor zaten. Öyle düşünmek lazım. Eee, bir de belki tabii, hani, verebilirdin, konuşabilirdin ama o anda senden istenen o değildi. Onu düşün ve, yani, "Kendini suçlama bu konuda. Olur mu?" Hani, yapacağın şey de gerçekten oturup konuşursan için için de soğuyacaktır diye düşünüyorum.
Aynen. Evet. Elbette. Ya, sanırım, bu son söylediğin benim için çok değerliydi. Çok önemli bir, eee, özet oldu çünkü, <smacks lips> eee, senden isteyebildiği için o gün o an, yani, sen sorgulamayacağın için senden isteyebildi ve hemen yolladın. Aslında biraz da, hani, bu bağlarımızın da güçlü olduğunu gösteriyor gerçekten. Ya, ben çok rahatladım seninle bu konuyu konuştuğum için, eee, bu konuda böyle tavsiyelere ve, eee, biriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Ben sana çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Rica ederim, ne demek, görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere, hoşça kal.